ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, मतलब जैसे आरती का होता तो मैं कर लूँगा मैं खुद करूँगा और उस समय भी हम लोगों ने कुछ कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हुए थे तो उसमें भी अ, मैंने थोड़ा-सा प्रमोट किया कि हाँ, बेटा आप श्लोक सुनाइए तो 3 से 4 श्लोक उसने गायत्री मंत्र और यही दुर्गा चालीसा मंत्र दुर्गा मंत्र हाँ, इस तरह से करके 4 श्लोक उसने
जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
गणे गणेश जी के मंत्र तो उसने मतलब हाँ।
जी, तो वो घर पे मतलब घर वाले लोग थे या फिर पूरा मतलब काफ़ी लोग थे वहाँ पर कोई स्पेस था?
वो न नहीं काफ़ी लोग थे। काफ़ी लो काफ़ी लोग थे उसमें हाँ, पूरे मोहल्ले के लोग पूरा जैसे स्टेज होता है जस्ट वैसे ही था। तो इ हाँ क्योंकि सिखाती हूँ उसको मैं ही सिखाती हूँ, अगर वो रात को थोड़ा-सा लेटता है तो ये लो मुझे लगता है कि उसको मुँह में अ, 1-1 लाइन 2-2 लाइन थोड़ी-थोड़ी सीख कर बच्चा फिर बढ़ा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा। अच्छा। हुँ। तो उसके लिए फिर तालियाँ भी बजी होंगी तो उसको कैसा महसूस हुआ? आपने कभी पूछा कि कैसा लगा या फिर कुछ भी ऐसी बातचीत हुई हो?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जैसे अगर कुछ करना होता तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा अगर आप करोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
तो थोड़ा-सा जब गिफ्ट का नाम लेती हूँ ना तो हाँ, अच्छा ठीक है मम्मा गिफ्ट मिलेगा? चलो ठीक है मैं कर लूँगा।
बिल्कुल, ये तो है।
हाँ। और बच्चों को आप मतलब जैसे गिफ्ट के लिए इस तरह से कह के ना प्रोत्साहित कर सकते हैं, मुझे लगता है।
हाँ, हाँ। हाँ, ये सही भी है और आपने बहुत ही अच्छे से सिखाया और ख़ासकर बताया कि विरासत में हम हुँ, हुँ, जी, बताएँ।
हुँ। हुँ, हुँ। और लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि उसको गिफ्ट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उससे कहती हूँ कि बेटा तुमको ये चीज़ दिलाऊँगी तो, नहीं मुझे नहीं चाहिए।
अच्छा ऐसा भी होता है?